Eh lo immaginavo mentre cominciavi a parlare, dai, ho capito. Ma adesso sono elettriche 'ste macchinine o ancora sono a motore con tutte le cosette che ti devi portare appresso? L'avviatore e e quan e quant'altro.
Eh, praticamente quest Allora Aspetta, che ora ti spiego. Allora, calmo, di fretta eh, di fretta, di fretta. Allora. <sucks teeth> Diciamo che ci sono 2 varianti, ci sono quelle elettriche
Eh mo mo ti aggiorno. <chuckles> Eh? Mh. Okay.
e quelle a motore a scoppio.
Va bene.
A me piacciono di più quelle a motore a scoppio, perché c'è da uscire pazzi. È bellissimo perché
Eh. <chuckles> Perché ti complicano la vita dici, siccome mi complicano la vita mi piacciono di più. Dai. <chuckles> <laughs>
Bello, e Es è bello perché sono praticamente dei dei motori di automobile a tu tutti gli effetti, più più o meno, è un mix tra auto e moto, perché la componentistica ovviamente è diversa, però il principio è lo stesso, in miniatura.
Eh. Vero. Aspetta, ma se, veramente no, no, li ho visti qualcuno. Adesso m'hai fatto, non so perché mi mi è balenata questa domanda. Ma esiste l'iniezione in quei in quei motori lì?
Per cui tipo No. Carburatore, no, co come la fai l'iniezio sì, ci manca so <chuckles>
O no? No, calcolatore, ah, okay. No, non lo so, così proprio, mi è venuto questo questo flash. Ho detto, no, no, questo glielo devo chiedere. E invece no, mi em Immaginavo la risposta però ho chiesto che s si sa mai.
Cioè scusa, co con l'iniezione ci man Eh, come fai? Cioè dovrei dover d chiamare l'ingegnere, quello di Valentino Rossi, a ogni gara per dire: "Programmi col comp" mi ci vedi a me, in pista, sopra l'arco nella tettoia con i computer che da un lato faccio l'ingegnere elettronico di pista e dall'altro guido con la mano destra? Cioè, come fai? È, mhmm, possibile.
<chuckles> Non lo <chuckles> <chuckles> <laughs> <chuckles> Sì. <chuckles> <chuckles> Sì, ci vuole un team ci vuole un team per portare avanti una cosa del gene vabbè. Qui carburato dai. <chuckles> Sì carburatore.
Eh n n no, cioè insomma, voglio dire, non esageriamo eh. Esatto. <sucks teeth> Poi c'è, l'unico supporto che hai bisogno è la macchina.
Mh-mh.
Ci perché la macchina? Perché la macchina ti serve la batteria della macchina per far, diciamo, partire il il giocattolino, no, o comunque dar dar carica di corrente all'avviatore.
Per accendere, mh. Ah-ah.

Sì.
Che è un apparecchietto dove tu me poggi la macchina là sopra e ti fa partire dalla corrente la candela per far partire mort Esatto, esatto. E da lì poi in maniera molto, diciamo spi spiccia spiccia, diciamo parte il vero e proprio divertimento, perché iniziano i giri di qualifiche, inizia tutto il bello, diciamo, di queste gare dove tu praticamente inizi al settaggio delle gomme, inizia a m a fare i i trucchetti strani tipo a truccare la benzina, a mettere perché non è che c'è la FIA che ti controlla, certo, gli ottani, fai tutti esperimenti strani, me metti dei liquidi per g garantire me la miglior presa delle gomme, bagni le gomme con un liquido particolare.
Okay, sì. Il motore sì. Gli dà gli dà la prima girata di manovella? Mh. Eh. Mh. <chuckles> Pure? Eh. <laughs> <chuckles> <chuckles> Eh-eh. Cioè tu tutte le nefandezze che i in in Formula Uno non si possono fare lì sì. <chuckles>
<inhales> <exhales> Sì, là è tutto concesso. Là vince il miglior elaboratore e il miglior pilota assassino.
<laughs> Okay, <chuckles> va bene.
Con le strategie di pista. Il bello, ehm, qual è? Che tu che
Cer eh beh certo. Il il bello è lì che non muore nessuno quindi puoi fare anche, eh, danni rilevanti. Okay dai.
Mh sì. Sì, l'unica cosa che si danneggia è il portafoglio, quello proprio guarda lo lo distruggi. Però, uhm, questo s chiamiamolo hobby è un po' per tutte le tasche, perché tu inizi magari con cose, ecco, uhm non so se te le ricordi le Gig Nikko, te le ricordi le Gig Nikko? Ecco, ehm, anziché della Gig ci sono c'erano le Nikko quando ho iniziato io, cioè erano
Eh parecchio. <chuckles> Mh. Magari com magari compri usate. Come no? Certo. Sì.
più professionali, più tecniche, uhm, non adatte a tipo di giocattolo, ma erano già più da competizione. Tu là con pochi soldi iniziavi questo mondo, diciamo comprando il telaio.
Mh. Come no.
Perché si parte dal dal semplice telaio di
Tu hai comprato dal no hai compi hai iniziato dal nuovo o dall'usato?

No, quelle anche anche le elettriche, se non ricordo male, sì.
Ah. Ah, le altre sono 4 motrici tutte?
Ci sono quelle
Ah, sì? Ah, eh.
Sì, sì. Eh, sì. Quindi devi regolare il rapporto di trazione alla potenza. Eh
Ma porca miseria. <chuckles>
Ti pare. Eh, eh, eh, eh.
E insomm c'è c'è da lavorare da lavorare. Porca miseria.
Sì. E poi devi anche impazzire con con tua madre, o con la tua compagna, perché ovviamente casa tua si trasforma in un'officina.
Quelle quelle non <chuckles>
Una micro officina, perché alla fine dai.
<chuckles> E certo. Ehm, e ovviamente le femmine non non frequentano l'ambiente? Così a naso, eh, direi direi che è una roba da maschi
No.
o no?
Sì, è una roba da maschietti, sì, prevalentemente da maschietti. No, ehm, la mia compagna in queste cose non non riesco a trascinarla. Ehm, niente, non ne vuole sapere. A lei gli piace soltanto a lei gli piace soltanto quando esco con lo scooter, e me la porto dietro. Quello guarda è la persona più
Eh. Eh. <chuckles> Immaginav Allora lì sì, quell ho capit
Ma stare dietro però, non è che dice sai no, niente, dietro. Eh-eh.
"No, no, mi interessa da guidare. Portami a spasso, che io guardo mentre tu guidi." Mi pare più che più che giusto dai, ho capi <chuckles> e quindi questo è un è una è un tipo di attività che consiglieresti ai ai principianti diciamo così. Se vuoi imparare un un un hobby questo è fantastico.
Ah. Esatto. Sì, sì, no, no, non è Sì, all'inizio sì.

<chuckles> Così. <chuckles>
Ah, e ze mhmm, non lo so. Dico, filano, eh, non ti credere che siano giocattolini. Mh. F filano e
Eh. No, no, immagino, forse anche anche più, però, così mi mi sembra una tis una tristezza rispetto a tutto ue a tutto quello che c'è di contorno sul motore a scoppio. E lì che fai?
Mhmm. Sai, mhmm E di ehm, io la mia adolescenza, non l'ho passata nelle biblioteche. Io l'ho passata un po' in sala giochi e un po' e un bel po' più di tempo dentro le officine, uhm, cioè l'odore della benzina uhm, mi togli la benzina, l'odo ehm, l'odore della miscela, della benzina, de il rumore dei motori, cioè dai, le le mani sporche di grasso, cioè dai.
Eh. <chuckles> Eh. A smo a smontare i motorini, ho capi <chuckles> Dai. Eh, ma vuoi mettere?
Mhmm, eh, ma dai, per favore, l'elettrico
Fai s quindi scusa, tu quando guardi le gare di questi qui elettrici, li guardi con compatimento, come fai? <chuckles>
Ma, mhmm, ti posso dire, mhmm, ni, cioè mhmm, belline, perché filano, corrono, ma è più basato sugli a sull'assetto che sulla potenza del motore su altro, che alla fine, sono, vedi, motori elettrici con le batterie. Quindi alla fine, conta più l'assetto, che le che il motore in sé, c'è meno da trafficarci sopra. Ecco, che la fine quello è
Mh. Mh. Eh. Okay. Motore è quello e sarà sarà uguale a quello dell'amico tuo, insomma, alla fine o poco più o po o le piccole differenze.
Sì. Sì, non è come quello meccanico, che tu ti fai il filtro tu, modifichi i parametri, tocchi il carburatore, ti studi un sacco di cose, fai spe c'è più sì, sì, sì, sì, bello, bello.
Eh. Eh, no. Certo, c'è parecchia roba lì. Eh. E invece quando parli di assetto, cosa intendi? Proprio uhm, gomme, sospensioni, quella roba lì?
Allora, <exhales> la barra antirollio, partiamo da questo. È tipo le Formula u
S ma no. Ah, c'hanno le barre antirollio, dai. <laughs> senti, parliamo di uhm, cos'è che sono 1 a 20?
Certo! Ti pa beh, eh, non ho capito. A e